Hı hı.
Hep böyle stabil bir hayatım olur, Türkiye'de yaşarım diyordum. Oraya gittikten sonra bir anda dedim ki farklı hayatlar, farklı kültürler varmış. Türkiye'ye dönüp hemen böyle Erasmus yazıp 1 yıl Çek Cumhuriyeti'ne gittim, 1 yıl Romanya'da yaşadım falan böyle farklı projelerle. Eee, en sonunda yurt dışına taşındım. Benim hayatımı komple değiştirdi o 2017'deki eee, seyahat.
Hı. Çok doğru. Hı hı. Katılıyorum. Ben de aynı şekilde, yani, ben, eee, küçüklüğümden beri aslında istiyordum. Yani nedenini tam olarak bilmiyorum. Daha böyle bir kendimi devamlı bir farklı bir ülkeye atmak istiyordum. İşte daha özgür olacağım, daha bağımsız olacağımı hayal ediyodum. Tam hatırlamıyorum. Devamlı böyle bir atma isteği vardı ve bu
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gezmek için mi, yaşamak için mi?
Eee, ikisi için de. Eee, devamlı aileme de etrafımdaki insanlara da söylüyordum. Sonra işte devamlı bununla ilgili planlar yapıyordum, eee, ama hep böyle aklımda hep uzun bir tarihmiş işte 10 yıl sonra 5 yıl sonra gibi, gibi, hep erteliyordum kafamda. Sonra kendi kendimi düşündüm. Dedim ki ben bunu niye erteliyorum dedim. Karar aldım. Eee, işte aileme açıkladım. Derken sonra bir baktım yurt dışındayım. İşte 3-4 sene oldu geleli. Senden daha sonra geldim ben. Eee, ama çıkınca şunun farkına vardım. Yani gerçekten bambaşka dünyalar, bambaşka
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir yerden başlamak istedin. Hı hı. Süpermiş. Hı hı. Ama ilk defa mı çıkmıştın o zaman da, yurt dışına? A! Hımm.
Evet ilk defa çıkmıştım. Daha önce çıkmamıştım. Hı hı. O sebepten bir süre sonra şey düşünmeye başlamıştım artık. Ben, eee, hiçbir zaman ülkeden adımımı atamayacağım. Burada kalacağım. İşte burada yaşlanacağım gibi tereddüdüm olmuştu. <chuckles>
Evet. Hımm. <scoffs> Ya, o korku basıyor insanı ya. Eğer, eee, yurt dışına bir sevdan varsa ama şeye şaşırdım, direkt sen gezmek yerine direkt taşındın değil mi? O ilk yurt dışına çıkışın taşınma mı oldu?
<clears throat> Evet. Yani şöyle taşınma maksadıyla okul bahanesiyle, eee, geldim. Çünkü, eee, yani
Büyük adım bu arada. Bravo, tebrik ederim yani. Kolay bir şey değil hiç yurt dışına çıkmadan böyle bir karar almak.
Doğru. Yani vize alabilmek için bahane en kolay okul yöntemiyle vardı. İşte okuldan sonra da kalma sağlanıyor ya o şekilde düşünmüştüm. Şu anda da o şekilde devam ediyorum zaten. Eee
Hı hı. Hı hı. Süpermiş valla, tebrik ederim yani kolay bir şey değil. Iıı
Yani evet çok keskin bir adım. Ben bunu ilk başta farkına varamıyordum. Aman ya ne olacak gibi yaklaşıyordum. Bunu taşındıktan sonra daha da fark ediyorsun çünkü bir anda böyle, dımdızlak. Evet.
Hı hı. Hı hı. Eee ilk başta kolay olmuyor, kesinlikle, eee, kolay olmuyor. Böyle neredeyim, ben niye böyle bir şey yaptım düşüncesine her insan giriyor. Iıı, ben mesela dediğim gibi ilk dedim ya Ukrayna'ya gittim, sonra u eee, Çek Cumhuriyeti'ne Erasmus'a gittim. İlk hafta ben Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyordum yani dedim ki ben bunlara galiba ayak uyduramayacağım falan yaptım böyle. 2-3 tane de Türk arkadaş vardı. Sağ olsunlar onlar adapte olmama yardımcı oldular. Normalde mesela be eee, 5 aylığına gitmiştim. Sonra onu 1 yıla tamamladım falan böyle, o kadar sevdim ama ilk başta geri dönmeyi düşünüyordum.
Katılıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.